أيوه، أيوه، فاهماكِ، لإن أنتِ زي ما بتقولي ف آه، أنتم بينكم اختلاف كبير يعني سواء في في طريقة بقى آآ، لبسكم أو في طريقة خروجكم يعني طبعًا دي من أصعب الحاجات اللي ممكن تواجهيها، لإن الموضوع بعد كده فعلًا ممكن يأثّر على أولادِك، لإن قرايبهم هيشوفوا قرايبهم ب بشكل معيّن وهيبقوا يعني
ام يعني فعلًا أ إمم.
آآ، أع يعني متأثّرين بيهم بشكل أو بآخَر، فعلًا أنتِ معاكِ حق، ولكن يعني هو أنتِ طيب علاقتِك بيهم قوية أوي، يعني بتخرجي معاهم مثلًا أو بتتعرّضوا لمواقِف مُحرجة دب بمُعدّل قد إيه مثلًا؟
آه. يعني هو برضه ف في المناسبات اللي هي بيبقى بنبقى متواجدين مع بعض فيها م آآ، بحُكم برضه إن أنا عندي بنات وهم عندهم بنات و والبنات برضه بتشوف بعض، أنا ال أنا مش خايفة على نَفْسي، أنا زي ما يعني خايفة على بناتي، يعني بجد بناتي بدؤوا ي إن هم آآ عايزين متأثّرين بيهم وبطريقة لبسوهم و وب ب وطَبعهم عمومًا يعني، فأنا بجد الموضوع ده يعني مضايقني أوي، أوي. يعني لمّا حتى ب بيخرجوا مع البنات، البنات بيبقوا مع بعض وكده، بيبقوا جايين آآ، طريقة كلامهم مختلفة و وتعامُلاتهم معايا بقى بتبقى مختلفة خالص غير الحاجات اللي أنا باحاول إن أنا يعني أعوّدهم عليها وال وال وال والردود المهذّبة والحاجات دي لأ، بيبقوا بيبقوا مختلفين خالص، خالص ف في طريقتهم معايا لمّا بيخرجوا.
إمم. أكيد، أكيد. أيوه. علِّميها لهم. أيوه، أيوه، أنا فاهماكِ طبعًا، وخصوصًا يعني بيبقى في بنات في سِن معيّن يعني بيتأثّروا جدًا بال بالناس اللي حواليهم يعني، وخصوصًا لمّا يشوفوا بقى ناس مختلفة عنّهم فعلًا في اللبس وفي طريقة التعبير عن الرأي، ممكن فعلًا ينجرفوا ورا ده، ولكن طيب أنتِ ما بتحاوليش إن أنتِ تمنعي بناتِك إن هم يخرجوا معاهم مثلًا، والّا بتخافي يتضايقوا والّا إيه؟
إمم. آه، بجد باخاف أوي. يعني بابقى ه باتكسِف جدًا إن أنا أو باتحرِج إن أنا أمنع بناتي، آآ لإنّي ن هم كمان البنات بيحبّوهم أوي يعني آآ، بيحبّوا العلاقة كمان أنتِ عارفة البنات بقى الصغيّرين بيحبّوا ال ال العلاقات بين ال الأهل وبعضها والبنات وبعضها، وخصوصًا يعني لمّا بيندمجوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، يقعُدوا يتكلِّموا مع بعض، بيبقوا مبسوطين، يعني ال الجيل الجديد برضه آآ، غير يعني أكيد، فأنا باخاف بقى، أنا باخاف أوي عليهم. فبجد مش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده.
إمم. أيوه. اهم. أكي آه. حقِّك. هو حقِّك طبعًا، بس يعني آآ، أكيد، أكيد مش هتقدري تغيّري حاجة في أهل زوجِك، يعني أنتِ بتقولي أنتِ أصلًا كنت م متجوّزاه من البداية وأنتِ عارفة كده ولكن أنتم يعني مش كتير بتتقابلوا، أنتِ زي ما بتقولي في المناسبات أو يعني خروجات، فأنتِ يعني ممكن على قد ما تقدري تحاولي تلمّي موضوع الخروجات ده شوية. ممكن مثلًا تقولي لبناتِك لأ، إحنا عندنا مثلًا مُذاكرة الأسبوع ده، آآ، لأ، إحنا مثلًا ه خارجين خروجة تانية مع بعض. حاولي على قد ما تقدري تقلِّلي ال المقابلات بينهم يعني، كمان حاولي دايمًا توصّلي لبناتِك أتكلّمي معاهم هم يعني، قولي لهم أنا ما أقدرش أغيّر حد ولكن أنا أقدر أأثّر على تفكيركم أنتم، كل مش كل حاجة بنشوفها لازم نقلّدها ولازم نعمل زيّها، إحنا سِنّنا مثلًا ما يسمحش لنا ما تسمحش لنا بالضبط. ف وهم ممكن بناتِك يتفهّموا كده يعني والّا إيه؟
إمم. آه. إمم. اهم. فعلًا. آه. عندِك حق.

بُصّي، أنا عايزة كنت أشتكي لِك من حاجة بجد مضايقاني جدًا، جدًا، وح عاملة لي توتر في حياتي مش طبيعي، آآ، إني في اختلاف جامد أوي ف في القِيَم كده، والعادات والتقاليد بتاعة عيلتي، و وعيلة زوجي يعني، يعني بيننا وبينهم يعني، يعني في اختلاف جامد أوي، أوي والاختلاف ده بجد مأثّر على علاقتي بيهم يعني أوي، و ومخلّيني مش قادرة إن أنا أندمِج معاهم، ومش قادرة كمان أستوعب ال يعني العادات بتاعتهم، يعني القِيَم الدينية عندهم مش زَي عيلتنا خالص، فعايزة برضه أتكلّم معاكِ، أفضفض معاكِ كده في الموضوع ده، وتقولي لي بجد أعمل إيه في الموضوع ده.
أيوه أكيد، أنا سامعاكِ، وواضح إن حاجة زَي يعني اختلاف ال العادات والتقاليد، والقِيَم بين الأسرتين أكيد هتأثّر عليكِ بشكل كبير يعني، سواء بالإيجاب أو بالسَلْب، بس احكي لي هو أنتِ طيب لاحظتِ الموضوع إمتى؟ أو يعني الموضوع بدأ من إمتى، إن أنتِ تحسّي إن فعلًا في اختلاف كده جَذْري بينكم وبين عيلة جوزِك؟